Hi, magandang hapon ayos naman. Medyo feel good kasi umuulan, so feeling ko malamig, ganyan. So parang relasyon charot lang.
Mm. Malamig, oo. Ay parang relasyon ako naman ano feeling good din kasi ano na thank God it's Friday di ba bukas day off na naman oo, at total na nabanggit mo yung tungkol sa rel relasyon at siyempre may mga na nasisimulan may natatatapos. Ano ba yung mga palatandaan na dapat mo ng tapusin ang isang relasyon para sayo?
yah, yah. Totoo 'yan Mm. Okey. Ako kasi meron akong current relationship may asawa na ako, eh, pero ah, ah, pero oo sige i-base na lang natin dun sa kahit na not my own ano
Okey, okey. Dati siguro. Yun dati, dati siguro. Past. Ah, sige sige not my own.
Parang yung perspective ko nalang. Yung palatandaan na dapat mo ng tapusin yung isang relasyon? Siguro kapag wala na yung tiwala at yung pagmamahal. Di ba kasi ang foundation kasi ng love is tiwala, and kapag nawala yung tiwala lahat nandun, ang pagdududa yung komunikasyon magpi-fade na yan. Later on, makikita mo na lang 'yong sarili mo na wasak na rin. Better yet kung wala na rin namang tiwala kasi puro na yang pagdududa, eh, ulti halimbawa halimbawa lang hindi ka na-replyan agad isip mo agad kasi meron siyang nasa iba 'yong time niya oo nas may iba na siya ganyan kasi wala ka ng tiwala, eh, so pag nasira na 'yon parang nos wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang relasyon better yet i-end na lang 'di ba? Ikaw ba?
Okey sige. Mm. Tama, tama. Mm. Tama, mm. Mm, mm. Mm. Ma may iba na. Oo. Tama, tama. Oo tama, tama. Sakin siguro idagdag ko lang siguro yung sinabi mo tama ka yung pag-o-overthink isa isa din siguro yung parang ano yung parang wala ka ng gana, yung wala ng update tsaka parang alam mo yung parang yung parang ayaw mo na siyang makasama, parang nainis parang ganon, parang hindi ka talaga masaya ganon parang an uncomfortable ka na tsaka parang mas masi mas masa ah, mas masaya ka na sa friends mo, eh, kaysa sa kanya parang ganon.
Mm. Oo. Mm. Mm. Oo 'yon, oo, oo no parang mas gusto mo na mag-spend ng time sa iba kaysa sa kanya. So parang wala ng wala ng love oo totoo 'yan ayan meron naman akong tanong ri in relate related pa rin sa relasyon 'no. So paano mo malalaman kung mas madami na 'yong problema kaysa sa saya do'n sa relationship?
Mga ganun. Oo, okaya alone. Oo tama, oo. Mm. Karelasyon.